Alam mo kailan lang napapaisip ako na mag-shift ng career. Hindi naman talaga totally shift gusto ko lang pagsabayin sana, ku gusto kong matutunan. Isa kasi akong ESL teacher ngayon, so gusto ko sanang matutunan yung pag-V-VA, kaya lang hindi ako ka techie hindi ako tech-savy kasi, so, hindi naman din ako ganun kabata. Pero alam ko naman na hindi lang pambata yung technology ngayon para matutunan ko, 'di ba? Parang pero parang hesitant ako, parang naiisip ko pa lang ang hirap na, kung kailan ako tumanda kailan ako nagkakaroon ng ganitong mindset. Kasi nung bata ako try lang ako ng try, 'di ba, so hindi ko alam 'to matututunan ko 'yan even sa panganay ko na college ngayon kapagka meron siyang kinakatakot na gawin, kaya mo 'yan try lang ng try pero ako yung mismo hum nakakaranas nang ganitong hesitation na, alam mo na parang natatakot ako parang baka mamaya, hindi ko magampanan yung trabaho ko, baka mamaya ma ma-rattle ako sa pag, ah, utilize ng computer alam mo na, alam mo yung parang heng ninenerbyos ako pero gustong-gusto ko siyang bu subukan, mm.
Mm. Oo. Ah okey. Mm. Mm. M ano ba exactly yung naiisip mo na gusto mong i-try? May specif Oo, pero ano siya eh general kasi siya eh, na mm ano yung specific niche na
Yun nga yung pag-V-VA, pag-V-VA, alam ko marami kasing field 'yan eh, 'di ba? Oo, oo. Oo. Actually hindi ko alam kung saan, basta ayoko siguro nung mga, yung may mga graphics kasi talagang hindi ako maalam yung tamang mag-e-edit ng photo 'yan an zero talaga ako diyan. Siguro dun ako sa mga ah, pag ah, appointment setter, mga ganon hindi ko alam maraming field kasi 'yan eh, 'di ba? So
Mm. Ay okey. Oo nga eh, marami siyang field no. So, um in terms dun sa maraming field which is another fear din yun, 'di ba? Um, ano ba exactly yung parang ano
Oo. Oo, ano ba yung ano, ano ba yung gusto ko talaga, 'di ba?
Oo. Ano ba exactly yung parang pinakapinapangamba mo kapag susubukan mo siya?
Pag-utilize ng ng ng pag-utilize lang ng gadget, computer, yun lang. Pero communication wala akong problema. Sabi ko nga, ito yung forte ko, communication. Pero yung yung pag-utilize lang ng laptop ko, baka mamaya masyadong techy, hindi ko maintindihan, tapos hingin ako hingan ako ng deadline. Pero I do know na puwede ko naman yung pag-aralan, pero ewan ko, parang para nga akong baliw eh. Kung kailan ako tumanda, para akong hi natatakot. Parang feeling ko kasi nag-i-slow na yung ano ko, pag-iisip ko, yun lang. Kaya, papaisip ako minsan.
Expectations ba? Mm. Oh, okey. <laughs> Oy, hindi naman. Mm. Mm. Hindi it's okey 'no, hindi naman ganun. Eh, ah, may su may sinubukan ka na ba dati at ti ah, na tinry? Or totally ngayon ka palang magsa-start?
Mm. Actually, wala pa. Pero nanonood-nood ako kung papaano mag-start, papaano yung ganito, paggawa ng portfolio, yung mga gano'n. Maraming terminologies na gusto ko pang malaman kasi hindi ko pa masyado naiintindihan. Yeah, from the word itself, naiintindihan ko siya, yung halimbawa, salita. Pero yung minsan sa 'di ba may mga jargon words yung mga industriya or yung mga ano natin, yung field natin, yun, baka hindi ko siya ma ah, maintindihan pa. Pero basically na mas natatakot ako
Mm.
'Yong paggamit ng software or application doon, doon ako ninenerbyos. Pero sa trabaho ko meron din naman kaming software at saka application na ginagamit at, ah, naramdaman ko rin naman 'yong takot na 'yon, kasi hindi naman talaga ito ang industriya ko, sa barko talaga ako 17 years. So, no'ng twenty twenty one pagkamatay ng mister ko kailangan kong humanap ng paraan para maka-survive, kasi meron akong isang kolehiyo, meron akong isang elementary. So, kailangan ko talagang mabuhay para s masuportahan 'yong pangana mga panga mga anak ko. So, nakahanap ako ESL, so, okay naman siya, ah, 4½ years na ako doon at maayos naman. Kaya lang parang siyempre, 'di ba, parang minsan nakakaramdam tayo ng, pagka-bagot, 'di ba? Parang gusto kong mag-try ng iba, pero natatakot naman ako. Parang baliw lang, 'di ba? Mm.
Hmm, okey. Mm Oh, okay. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. So, hindi hindi naman, so siguro by audition muna, alam mo 'yong takot na pumasok sa pagiging VA dahil sa technology, normal lang. Lalo na kung hindi ka lumaki na kasama 'yong mga apps, 'tsaka devices, 'no, kasi 'di ba, kasi ibang generation na ngayon, iba 'yong dati. Pero mahalagang malaman na 'yong fear na ito, 'yong takot, hindi 'yan senyales na hindi mo kaya, ha? Senyales hi lang 'yan na bago siya sa'yo at foreign siya. Sa una siguro, ah, linawin muna natin 'yong pagiging VA ay hindi naman siya ibig sabihin, ah, expert kaagad sa lahat ng tools, 'no. Marami kasing VA na nagsa-start na totally walang alam sa apps, 'no, natutunan lang nila sila along the way, 'no, habang ginagawa nila. Kasi sinasabi nga nila, 'di ba, ah, "Experience is the best teacher," 'no. So, ang hinahanap kasi ng karamihan ng clients ay 'yong, number 1, maaasahan, number 2, marunong makinig, 'tsaka willing matuto. Hindi 'yong perpek perpektong tech skills kumbaga, 'no. So, in terms of trying sa mga new apps na 'yan, kung sakali man, 'no, I know na kayang-kaya mo 'yan. Ah, meron bang tutulong sayo kung sakali para mafamilialar ma-familiarize ka sa new technology na ito?
Oo. Correct. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo nga. Talaga ba? Mm. Nagte-training, 'di ba, pati mm. Mm. M Mm. Mm. Mm. Mm. Siguro yung panganay ko, she's 21, so, kaya lang hindi ko pa siya pinagtatrabaho kasi nga nag-aaral pa siya. So, alam ko kasi kapagka nagkakaroon ako ng, ah, tech problem sa laptop ko, siya nalang yung tinatawag ko, na dati na kapagka hindi lang gumagalaw yung cursor natataranta na ako tinatawag ko na yung anak ko, sa "Mama, lowbat lang yung mouse mo," <laughs> di ba? Kasi nga alam ko naman, para lang ba akong tinatamad aralin. Yun siguro yung problema sa'kin, na maliban sa natatakot ako, pinagungunahan ako ng pagkatamad. Siguro dahil nga meron akong pride na matanda na ako, parang hindi ko na kailangang alamin 'to, o hindi ko alam, baka hindi para sa'kin 'to nga, kasi nga may edad na ako. Pero nakikita ko naman may iba naman na, di ba, nasa edad na rin na nagtatrabaho pa sa gano'n.
Mm. Hmm. <laughs> Lowbat lang pala, oo, mm. Okey. Ay, okey. Oo, meron.
Oo. Mm, mm, ganun. Tamad lang, ta tamad lang siguro ako aralin.
Pero 'eto, 'no? <laughs> It's okay, 'no? I understand. Pero alam mo kasi yung pagiging matanda, natatakot mag-try ng bago, one thing yan, another thing yung tinatamad ka. So, so, let's try
Ano, 'pag Oo. Oo. Mm. <laughs> Parang magbabasa ako, maaralan ako, yung, ah, natatamad ako. Oo.
oo, let's try separate those 2 muna, no? Kasi, ah, ihiwalay natin yung edad sa kakayahan mo. Tama ka, ang pagiging matanda kasi, hindi naman yun hadlang sa pagkatuto, ano? Minsan nga advantage pa yan, eh. May dala ka na kasing disiplina from your experience in life, 'no? Karanasan sa trabaho din, tsaka tamang pakikitungo, sabi mo magaling ka sa communication. So, no problem talaga sa'yo. It just shows na marunong kang makinig, maaasahan ka, at willing ka ngang matuto, 'no? Yun yung mga bagay na hindi kayang ituro nung apps, 'no? So, in terms of starting, eto talaga, kailangan mo talaga ng ano, ng some sort of siguro if hindi hindi gumagana sa iyo ang discipline, baka motivation muna, ano? Ah, motivated motivation to start sa pinaka-basic. Ah, hindi mo kailangan sabay-sabay aralin lahat, 'no? Unahin mo lang yung pang-araw-araw na tools, tulad ng, ah, email, Google Docs, tsaka simpleng task apps, 'no? Ah, kung natutunan mo kasi sila isa-isa, mas nagiging madali na yung mga susunod sa'yo na trabaho. Kasi pare-pareho lang naman logic, eh, 'di ba? Karamihan ng apps.
Oo. Oo nga. Alam ko naman yun. Oo. Oo. Oo nga. Kaya nga. Oo. Oo. Mm. Kaya nga. Oo. Mm. Mm. Mm. Oo. Oo. Oo. Mm. Oo. Oo. Sana nga. Mm. Oo nga. Actually, bago ako mag-ESL, ah, di ba, dumating ako dito sa Pilipinas ng 2019? So, that was December. Tapos, 2020 ba pandemic? Tama ba? Mga oo, 2020 ng Sep July, na-hire ako sa ano, call center. Naku, eh 'di ba, ang dami din pinu-pull up na window do'n? Para din akong ano, na nakakaloka din 'yon na pag-aralan. Pero may training kasi kami na 1 month. So, at tapos ang mentor ko, bata, bata. So, nahihiya ako nung una magtanong, pero thankful naman ako kasi, ah, siguro ni inaano niya, ah, nirerespeto niya rin yung edad ko, pero parang nahihirapan siyang magturo sa akin. Hindi dahil mahirap akong turuan, nahihira nahihiya siya baka mamaya ma-offend niya ako, di ba? So, nakikita ko naman yung ano, yung respetong binibigay niya. Kaya lang, ang gusto ko kasi ako kasi yung tipo na hindi mo hindi ako m anong tawag nito, mas gusto kong sinusubukan, para matutunan ko. Hindi ako yung theoretical na tao.
Mm. Mm, 2020. Oh, okey. Oo, okey. Oo. Theoretical, oo, understand.
Oo. Ayo hindi naman sa ayoko, yung importante rin kasi yung theory, di ba? Kasi dun natin muna malalaman yung mga definition, papaano, ganito, yung approach, yung method, and so on. Pero para mai-apply ko siya, kailangan kong gawin, di ba? Mas nahihirapan ako na, "Click mo dito, punta ka dito, tingin ka sa right mo, ganito, hanapin mo yung ganito." Mas gusto ko yung ginagawa ko, tapos katabi kita.
Mm. Mm. Tama. Mm. Ah, oo.
Ganun. Kung hindi naman ganun nga kasi nga pandemya nga, 'di ba? So, ayun. Pero after naman dun na-appreciate naman ako ng, ah, ng mentor ko tapos siguro in a span of less than 3 weeks naka-graduate agad ako sa Concentrix, yun. Tapos naka natutuwa ako kasi yu yun talaga bagong-bago sa'kin. Kasi nga hindi naman nga ako tech-savvy, hindi naman ako digitally native. So, masaya na ako nakakapag-pull up ako ng window, nagko-call ako. Sa communication sabi ko nga na naha-handle ko naman siya. Siyempre may mga irate customer, pero kaya naman i-handle, 'di ba, ah, kasi nga nasa hospitality industry din ako sa matagal na panahon. So, humaharap din kami sa customer. So, kailangan lang i-compose mo yung ano mo, sarili mo kapagka may nakaka-receive ka ng mga ganung customer, 'di ba? Pero ganun pa man, na na-overcome ko naman siya. Pero ito, 'tong VA na 'to siguro s na-o-overwhelmed ako sa mga napapanood ko, hindi kaya?
Mm, tama. Mm. Mm. Ay, ang galing, oo. Mm. Mm. Mm. Hmm, possible 'no? Alam mo since marami kasing ganyan sa VA community, um, pinaka talaga nakakatakot na part is mag-start 'no, kasi ang daming niche, eh, 'di ba? So, toto sa totoo lang ang daming trabaho ng VA. Pero ito 'no, as a starter, hanap ka ng environment na ligtas magtanong 'no. Maraming VA communities na supportive 'no. Pipiliin mo lang yung mga taong hindi ewan. <laughs> Kung ewan nalang yung term ko 'no, kasi merong iba na medyo pangit ugali, eh, 'no. May mga taong handang magpaliwanag ng simple 'no. So, pwede kang magtanong dun.
'Di ba? Totoo. Oo. Okey. Mm. <laughs> Oo. Oo. Oo, at saka matanong pati ako. Matanong ako. Hindi ako yung timid na mga kabataan ngayon, ah, ti tanungin mo, 'di ba, "Ah, any questions? Oh, none so far," mm. Ako hindi. 'Pag hindi ko talaga naiintindihan magtatanong talaga ako, oo.
Mas maganda nga yun, eh, 'di ba? Hmm. Oo. Gusto ng ano yun, gusto ng mga clients yun 'no, ibig sabihin open ka to learn, 'di ba? Tapos, ah, yun. Sa start ka siguro maghanap ng community muna para same kayo ng interests. Tapos tanungin mo yung sarili mo 'no, "Mas pipiliin ko bang manatili sa takot o subukan ko kahit may kaba?" Yun nalang siguro, iyon.
Ah, talaga ba? Ah. Okey. Agree naman ako diyan, mm, mm. Siguro nga kailangan kong, ah, tanungin muna yung sarili ko, "Desidido ba ako o hindi? Handa na ba ako o hindi? Or okey na ako sa ganito," 'di ba? Siguro kailangan i-define ko muna kung ano talaga yung gusto kong gawin. Baka naman na naano lang ako kasi ang daming nagbi-VA ngayon, 'di ba. Pero salamat sa payo mo, susubukan ko.
Mm. Mm. Hmm.